Ah, olha, eu acho que eu só comi a canjica de colher, a que é um bem caldinho mesmo, a outra nunca comi eu acho.
De colher? Olha, existe uma outra canjica que ela fica mais densa, ela fica tipo um pudim.
Olha. Hã? Não sabia, menina.
Pois, dá uma olhada para você ver, e fica muito saborosa. Procure como você já f já faz essa canjica de colher, tenta fazer ela de corte, para ver se você vai gostar também, né, não Olha, isso, no se você não quiser colocar na geladeira, você pode deixar ela ambiente, mas você pode comer ela na geladeira que fica bem saborosa. Para quem gosta de canela, borri bota um pouquinho de canela por cima, olha, vira um uma comida deliciosa assim, um prato, né, uma coisa mais sobremesa, não é bem uma refeição, mas assim fica bem legal.
Ah, vou ter que olhar essa. Olha. Aham. Nossa, deve ser melhor ainda, que você come geladinho, eu imagino. Hã! Tá. Que legal. Adoro. Hum. Nossa. Sim, sim. Nossa, foi legal você me falar isso, sabe por quê? Eu fiz para o meu marido, ele não é brasileiro, mas e ele não gosta de coisas doce, mas canjica é a única coisa doce que ele gosta. E ele go eu faço canjica, ele come quente, mas, óbvio, eu faço uma panelona, e ele come, tipo assim, quando ele vai comer depois ele vai comendo, todos os dias, né, até acabar. <chuckles> E ele não esquenta, ele gosta de comer ela gelada também.
Aham. Aham. Hum. Olha. Ainda bem. <chuckles> Olha. Sim. Aham. Aham. Aham. Olha, tá vendo? Então, é uma boa opção.
Então eu acho que essa de corte ele vai gostar, viu?
Olha, pesquise para você ver, porque se come muito ela, eh, tem tipo e tem tem é, tem gente que fala como curral, eu acho também, curau, curau. Isso, e aí como você é de meninas, talvez até o curau seja uma coisa mais e Então, ele é amarelo? Ah, então você usa a canjiquinha branca, a sua canjica é uma canjiquinha branca, não é isso?
Que coisa. Ah, curau. Tá bom. Eu conheço curau, mas ele é amarelinho, não é com a canjica branca. É. É, ah, é a canjica branca, é. É a que eu conheço. <chuckles>
Hã. <laughs> A gente está falando da mesma coisa, mas diferente, porque a que eu conheço é amarelinha, é com aquele milhinho que fica amarelinho, fica mesmo parecendo um pudim, sabe, se come de colher ou também de corte. Aí eu não sei se seu marido vai gostar. <chuckles>
Olha! Hã. Olha, só. Poxa. Eu vou ter que pesquisar essa então, eu vou ter que pesquisar. Mas a gente gosta de tudo de milho, então acho que essa vai vai vai s vai valer também.
Ah, pois, agora você vai ter que Olha, ela tem o sabor de milho bem apurado. Tem gente que faz com latinha de milho, eu aqui, em Portugal, como eu não tenho uma espiga de milho, meu marido faz aniversário nesse período de festas do junina, então a gente aproveita o momento pra pra comer essas coisinhas e aí, eh, eu fiz essa canjica com a latinha de milho, e funcionou muito bem. E coloco um pouquinho de amido de milho, que é aquela maisena né, só para dar um um encorpado. Olha, acho que você vai gostar do da experiência e vai fazer um
Sim. Ah. Tá. Aham. Que legal. Hum. Tá, olha. Hum. Sim. Poxa. Eu acho que eu tenho até todos os ingredientes aqui.

Então, olha, já vai fazer um prato simples e ao mesmo tempo novo pra sua família, pra vocês experimentar. <chuckles>
Ou Olha só não, e por mais que seja doce, o milho é uma coisa que, né, eh, su né, ele satisfaz, né.
Sim, não é ele co exato, ele não é aquela coisa enjoativa, ele tem um va um sabor tradicional dele mesmo, né, então ele acaba ficando, eh, bem presente e esses essas coisinhas simples são experiências que todo mundo pode ter, né, e ver como é que vai funcionar. Ai, que legal! Tomara que você goste, que você faça <laughs> Ai, que bom! E eu vou
Ah. Tá. Uhum. Legal. Exato. Uhum. Nossa, eu tô até curiosa. Tô com vontade de fazer, viu? Tô com vontade. E esse prato, você que você aprendeu com a sua família, sua mãe, e tal? Olha!
Foi. É, na realidade, é tradicional. Na nossa região, né, e o meu marido tem mui a mi a a a avó do meu marido, ela fazia uma canjica deliciosa e fazia várias e saía distribuindo. Sabe, aquelas coisinhas que todo mundo que vó gosta de fazer e dar, né, então era era bem isso, então assim
Hum. Ó. Hum. Olha. Hum, que delícia. Sim. Ah, eu tenho feito isso com uma amiga minha, porque ela ama canjica. Acho que ela não sabe fazer, também, ela cozinha de tudo, mas ela, a canjica eu não sei, ela nunca experimentou fazer e eu sempre levo pra ela quando eu faço, porque ela falou que lembra a canjica da avó dela. Aí eu: "Ah, não sei o que fazer".
Aham. Aham. Entendi. Olha, tá vendo? <laughs> Olha, que bacana! E acaba trazendo uma lembrança positiva, né. Olha, que bom.
Com certeza. Tô inspirada agora pra fazer. <chuckles>
Olha, a gente aprendeu coisa ai, coisa boa! <laughs> Tomara que dê super certo. E eu vou fazer, também, a experiência do do da salada de feijão mais vezes.
Isso, tenta, e tem várias variações, dá pra você ser criativa, enfim, colocar os ingredientes que você gosta. <chuckles> Depois você me conta. Até mais.
Pode deixar Vi <laughs> tá bom. Muito obrigada, adorei pode deixar. Beijinho.